¿Cómo los combinas ahí?
Ah, eh, pues, de repente me gusta meter alguno de otro color. Por ejemplo, si me puse una blusa, no sé, rosita, ah, bueno, pues los todos los dorados y con 1 que tiene un toque rosita, ¿no?, o algo así. Entonces, eh, sí, también que hagan juego, pues, con la ropa. A veces va mejor lo plateado y a veces va mejor lo dorado.
Okey. Ah. Sí, claro. Y así como que juegas con un poquito de capas, ¿no? Como que le vas poniendo más. <chuckles>
Exacto. Sí, me encanta. Sí, así es.
Oye, y por ejemplo, no sé, ¿has tenido como tipo alguna anécdota en la que te hayan justamente referenciado acerca de tu de tu manera de vestir? No sé, si algún día, no sé
Ujú. Ah. Ujú. Cuando me di claro, porque mi familia, pues, siempre sí me lo ha hecho notar, como: "Ay, tú y tu estilo y así", ¿no? Pero, o sea, no tengo un estilo definido, por así decirlo. No es que siempre me vista solo de rosas o solo rockera. O sea, siempre puedo como siempre experimento, pero me percaté más de eso justo cuando me hicieron mi despedida en un trabajo. Todos, eh, firmaron una carta y casi todos, no te miento, yo creo que el 80% pusieron de que: "Ay, voy a extrañar ver tu estilo", o "voy a extrañar ver qué te vas a poner el día de hoy, tus outfits". Entonces fue como: "Ah, mira". O sea claro. Sí, entonces, pues sí, sí fue muy lindo, la verdad.
Pues, superbién, ¿no? Así. <chuckles> Órale. Qué padre. Igual. <chuckles> Claro. Sí, sí. Ajá. Órale. Marcaste tendencia ahí. <chuckles> No, pues sí, definitivamente. Digo, sí, la la ropa es como una extensión de la personalidad de cada quien, ¿no? Y justamente, a veces hasta como como dijera Forrest Gump, ¿no? Que: "Por ju el juzgar de tus tenis, a lo mejor puedes, eh, ver de dónde vienen", ¿no? Y también, pues, la playera y el estilo de tu cabello y <chuckles> y todo eso en en conjunto, ¿no? Oye, no, pues, muchas gracias, ¿eh?, la verdad, por haberme platicado todo esto, porque, pues, es bonito.
Exacto. <chuckles> Ándale. Claro. Todo. Exacto. No, muchas gracias a ti por tocarlo. Que me encanta la moda, así que un placer.